Oh gitu, mmm, wah ternyata, eee, ini ya Kak ya, ada benefit tersendiri ya kalau lagi lembur itu. Eee, makan bersamanya, eee, disediakan oleh kantor. Terus Kak, e saling berbagi nggak tuh, a makanan malamnya itu, Kak?
Iya iya. Kalau makan malam sih biasanya kita udah disedi udah ada apa ya, 1 menu gitu loh Kak, karena, eee, yang beliinnya biasa, eee, dari apa bos aku langsung kan yang pesenin, jadi, menunya tuh udah sama, gitu. Kalau saling berbagi, biasanya kita suka berbagi nasi ke laki-laki itu, Kak.
<laughs> Oh iya, mungkin, eee, para wanita ingin menjaga bentuk tubuhnya gitu Kak ya. Supaya tetap ideal apalagi ini konteksnya makan malam loh, 1 sendok itu mungkin, eee, jadinya 3 sendok tuh, untuk ke badan barangkali gitu ya Kak ya, mmm.
<chuckles> Iya, e betul. <laughs> Nah benar banget itu, Kak. Betul banget, jadi biasanya karena porsinya kan ya, kalau porsi, apa namanya, satuan gitu kan nasi biasa lebih banyak ya Kak ya, itu
Oh dia nasi kotak gitu ya Kak ya?
Iya nasi kotak, rata rata nasi kotak, Kak. Nah itu kan porsinya lumayan ya, ita itu akhirnya kita bagi lah nasi kita ke para la laki-laki, d karyawan laki-laki yang mungkin lebih membutuhkan gitu Kak, untuk porsi nasinya lebih banyak.
Oke, ih lumayan sih, hmm, lumayan. Hmm. <laughs> Dan tentunya pasti mereka senang gitu Kak ya mendapatkan porsi nasi tambahan, sehingga hubungan Kakak dan, eee, teman-teman yang laki lebih dekat gitu, lebih hangat gitu Kak ya.
E bahkan iya betul. Benar banget, bahkan Kak jangankan nunggu kita selesai ya Kak ya, sebelum kita mulai, dia udah kayak nanya duluan nih Kak yang laki-laki betul, "kira-kira abis nggak itu, kalau nggak habis langsung aja aku minta" kayak gitu. Oke, kita langsung bagi akhirnya.
Waduh. Udah antri gitu Kak ya. <chuckles> <chuckles> Wah seru banget nih cerita Kakak, Kak by the way makasih banyak nih ya atas obrolannya heeh, seneng banget bisa ngobrol sama Kakak, semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa Kak, sekali lagi terima kasih ya.
Sama-sama, Kak. Oke siap Kak kalau kayak gitu, sampai jumpa ya, Kak.

<laughs> Iya Kak ya ternyata, eee, saling berbagi itu kayak, mmm, menimbulkan perasaan senang ya seseorang kepada orang lainnya gitu. Eh tapi kalau Kakak sendiri, eee, kan kebanyakan dikasih tuh Kak, eee, makanan oleh-oleh, kalau Kakak itu ngasihnya apa tuh Kak ketika lebaran?
Iya bener. Iya betul. Nah, karena aku tidak pulang kampung ya Kak ya, dan aku sadar diri gitu biasanya kalau halalbihalal akhirnya aku kayak bawa cuman buah buahan doang. Karena aku tahu aku nggak bawa apa-apa tuh Kak, tapi tetep dateng enggak dengan tangan kosong, biasa aku bawa buah buahan atau aku bikin minuman yang seger kayak gitu kayak gitu aja sih, cuman bedanya enggak khas dari daerah, gitu.
Heeh. Oke. Heeh. Oke. <laughs> Tapi yang setidaknya masih bawa ya Kak ya, masih ada menunjukkan usaha gitu Kak <chuckles> untuk membalas, apa namanya, membalas, eee, apa yang diberikan ke Kakak gitu. Mhm, tapi Kakak ada kenangan nggak sih Kak, eee, ketika momen-momen lebaran itu yang seru-seruan terkait dengan berbagi makanan? Misalnya, tetangga Kakak lagi mau antar makanan nih, eh ternyata lupa bawa ininya tutupnya barangkali kayak gitu.
Masih bawa betul. <laughs> Bener bener. Iya, betul. <laughs> Oh ini kalau misalkan ini sih Kak, kan kalau misalkan kita habis halalbihalal gitu ya Kak, terus misalkan ada yang bawa makanan-makanan m makanan berat gitu ya Kak ya, ini adalah permasalahan antar tetangga. Jadi kadang lupa ngembaliin piringnya Kak ya jadi, nah itu dia kadang sampai kalau misalkan lagi bawa piringnya berkurang lumayan banyak gitu, jadi kita, eee, aku sendiri biasanya yang paling gampang tuh nanya ke ART-nya, karena yang hafal tuh biasa ART-nya gitu kan, Kak. Nanti kayak aku tanya, "Ada piring aku nggak yang ini?" Aku bilang gitu, "Oh ada ada." Nah akhirnya dikembaliin kayak gitu biasa, itu sih Kak yang agak itu ya, yang momen-momen yang lucu gitu. Pasti setiap kegiatan jangankan cuman eh jangankan pas momen lebaran ya hampir semuanya kumpul Kak ya halalbihalal ya. Arisan yang cuma beberapa orang aja pasti ada kayak gitunya Kak.
Heeh. Oh iya. <laughs> Heeh. Oh. <laughs> Oke. Ya arisan, oke.
Iya, kan biasa tuh Kak kalau pulang arisan tuh kita, eee, apa sih namanya, suka ada sisanya tuh suka bawa-bawa makanan gitu kan Kak, nah itu tuh biasanya piringnya kita sama bawa-bawa gitu kan piringnya. Nah itu mirip tuan rumah betul, kadang-kadang lupa gitu kembaliinnya.
Oh, iya. Piring tuan rumah ya Kak ya?

Iya tapi kapan age ada ininya ya Kak ya, ada akhirnya ya, kalau saling berbalas terus gitu kan, Kakak ngebalas, terus dia ngebalas, paling nggak enak terus tuh, nggak ada akhirnya gitu, Kak.
<laughs> Tapi oke. Benar sih ya, tapi batasnya tuh pokoknya kalau piringnya udah kembali ke tuan rumah, berarti urusannya selesai, gitu, Kak. <chuckles>
Oh udah kembali. Oh oke oke. E ternyata memang, saling berbagi itu juga membangun kehangatan seperti itu Kak ya. Meskipun mhm, yang kayak Kakak bilang tadi juga ada perasaan sedikit yang kayak nggak enaknya gitu, kalau nggak di kalau nggak ada isinya tuh kembali piringnya mhm mhm. Eee, ada lagi nggak sih Kak momen-momen, eee, Kakak itu misalnya di komunitas Kakak atau di tempat Kakak, mmm, bekerja barangkali, yang ada tradisi berbagi makanannya, di mana tuh Kak?
Benar banget. <chuckles> Nggak ada isinya, benar. Ada, Kak. Nah dulu di kantor aku juga kaya ada Kak, jadi setiap, eee, akhir bulan ya Kak, kan kita tuh suka lembur, Kak. Nah, inilah momen kita untuk potluck Kak, jadi gitu. Potluck itu kayak, kita tuh bawa makanan masing-masing nanti dibawa dimakannya tuh barengan tuh Kak, pas makan siang.
Oke. Heeh. Sebentar Kak, aku penasaran nih Kak, eee, ini tadi istilahnya potluck itu dari mana, Kak? Aku penasaran banget. Mhm.
Potluck, aduh ini istilahnya dari mana, mungkin bahasa Inggris kali ya potluck tuh ya Kak ya. Tapi emang iya iya, mungkin kalau bahasa Indonesia nya tuh ah kalau di Sunda tuh ada namanya babacakan, aku nggak tau nih kalau bahasa lain tuh apa, tapi kita biasa sebut itu potluck makan bersama betul, ya benar benar, makan bersama benar.
Oh. Bet udah kebiasaan aja gitu Kak, sebutannya potluck, oke. Oke. Makan bersama deh Kak ya, intinya ya gitu ya Kak ya, oke oke. Tapi itu tradisi yang, apa namanya, Kakak, eee, dan teman-teman bikin, atau itu udah kayak, eee, natural aja tuh Kak tiba-tiba kayak nggak tahu dari mana gitu?
Oke, jadi awalnya itu kalau misalkan, eee, apa namanya, akhir bulan itu kan kita pasti lembur ya Kak ya. Dan seringnya tuh kita tuh jajan Kak, dan sampai ada titik iya awalnya tuh jajan jajan bareng gitu, terus kan namanya kalau kita di kantor Kak mau itu jajan terus juga terbatas ya Kak ya, karena lingkungannya kan cuman di situ Kak. Akhirnya sampai, "ih bosen, udah deh jangan jajan, gimana tuh kalau kita bawa, atau gimana kek gitu, biar makan siang bareng" gitu kan. Nah akhirnya di situlah akhirnya dimulai itu Kak, karena ngerasa udah bosen sama jajanan di sekitar kantor.
Heeh. Oh awalnya jajan awalnya jajan dulu. Oke. Heeh.